O, tama. Eh, kasi, ah, kumbaga ay, ah, karugtong niyan kung ano yung kinagisnan mo, yun yung ipapakita mo din, tama ba ako?
Totoo.
Oo, tama. Kasi, ah medyo naano ako dun, eh, na medyo natamaan din ako sinabi mo gawa ng unang-una sa lahat, eh, <clicks tongue> no'ng nabubuhay nga yung father ko, yun nga, gusto kong i-implant din sa mga anak ko kung ano yung natutunan ko. So, ang maisasabi ko lang din, ah, or matatanong ko lang sa'yo if, um, darating din ang panahon na ika'y magiging katandaan at sabi mo nga, di ba, hindi na hindi naman talaga tatagal sa mundo ang buhay ng isang tao. So, ano yung gusto mong, <clicks tongue> um
Mhm.
makukuha doon sa mismong, ah, kanta na puwede mong maipayo sa anak mo?
So, yun nga, yoong kanta na, Iingatan ka, aalagaan ka di ba? So, <laughs> oo, iyon yung ano, yun yung gusto kong i-apply sa kanila na andodo'n yung iingatan ka at aalagaan ka, di ba? Kumbaga dun palang sa sentence na yun andodoon na yung paggalang, yung pagmamahal ng isang anak sa magulang.
Mm. Wow, ang ganda naman ang boses neto, <chuckles> oo, ganda, ganda. Oo. Mm, tama.